うん。で、やっぱなんかいい感じになるんですよ。あの、変な感じじゃなくてよ、その、手繋いだりとかじゃなくて、やっぱり楽しいし、向こうもなんかいっぱい気使って、なんか、くれるし、なんか、「あっち行こうよ」みたいな、「こっち行こうよ」みたいな、なんか。うん、それで、その時も実は帰りに
分かりますよ。うん。 うん。 おお、そうなんですね。 うん。 うんうん。 が うん。
なんか、その結婚式にじの帰りに、その彼とその彼の友達も私も知ってるんですけど、彼と付き合ってた時、みんなで遊んでたから
はい。 はい。うん。
と、まあ、あの、車で、ま、彼の家に寄ろうってなったんですよね。彼の家に、なんか美味しいなんかがあって、美味しいなんかフルーツかなんかがあって、みんなでちょっと食べようみたいな話になって
うん。 はい。
でも、その家って、彼女と彼が彼女と住んでる家なんですよね、彼の家って。彼が彼女をうん。
すというう、それは行きづらいですね。うん。
でしょ？で、彼彼はみあの、あたしもおいでよって、言う言うんですよ。このままちょっと、あたしも連れて行くから自分ちに、って言うけど、彼の友達が、「なんとかちゃんが可哀想じゃない？」って言い出したんですよ。
うん。 はい。 あ、その彼女の名前ですね、じゃあ。うん。そうですね。
はいはい。 でで、か彼が、「いや、俺が行くって言いよっちゃけん、いいいよ言いよんだから、ちょっつもう、そんまま行って」って言うんですけど
なるほどね。
いや、でも、あたしが、「あ、ちょっとやっぱ」、あたし、その、帰りの、途中が私の家だったから、「あたあたしやっぱりちょっと、家戻るから、ここら辺で降りるね」って言って、もう車降りて降りたんですけど、家の前まで送ってもらって。
うん。 はい。うん。なるほど。
うん、そいたら、彼もバーって降りてきて